آه بالضبط، آه، بتبقى شُغلة، شُغلة زي الفُل بصراحة. أنت عارف في مرّة لقيت في المترو على سبيل المثال في المترو يعني واحد عامل بنَفْسه إن هو مثلًا أعمى مش شايف خالص يعني وعنده ضَعْف عام في جسمه كلّه وبتاعه والكلام ده كلّه، المشكلة المترو أنت عارف ساعات بيمشي بسرعة وبعدين بيهّدي وبتاع، هو عنده اتّزان فظيع ما بيمسكش في حاجة عشان يتسند، طَب والنبي ده شكل واحد يعني شكل واحد بيعرَج وهو مش قادر ومش شايف وبتاع يا سلام، ده الواحد ب ب يعني بصحّته ومثلًا ممكن يميّل، يسند بتاع، لكن ده يعني يا راجل مش كده يعني.
ب بالضبط. أحلى شُغل صحيح. اهم. تمام. تمام. حلو. أيوه. <laughs> صحيح. بالضبط. و و وظ ظاهرة التسوّل في مصر بقت بسبب سوء المعيشة وما فيش شُغل أساسًا، فبقت فبقت أساسية وبقى بيعتمدوا على الأطفال، يعني الأطفال دلوقتي هو أكل عيشها الموضوع ده. أنا فاكر في مرّة الكلام ده قبل ما أسافر يعني بحوالي ف 4 سِنين مثلًا آآ، كنت داخل أجيب ك طبق كشري من المحل وبعدين جِه عيّل صغير كده عيّل شوارعي، فجاي بي داخل للواد بتاع الكاشير بيقول له إيه: "خُد جمّد لي ال500 دُول." <tsk> فأنا م ما أنا ما أعرفش بعدين اس الكاشير ده أنا صاحب صاحبي، فبعدين باقول له: "هو في إيه؟" بيقول لي: "يا عم ده باجمّد له ال500." قُلت له: "يعني هو كل يوم بيشتغل 500؟" قال لي: "أنت طيب أوي، ال500 ديّة من بعد ال من بعد الضهر." قُلت له: "آه!" كنت مروّح على العِشا كده. قال لي: "والله دي من بعد الضهر." آآ، أنت متخيّل؟ يعني ممكن في اليوم قال لي: "يعني في اليوم" قُلت له: "في اليوم بيجيب لك قد إيه؟" قال لي: "يعني ممكن 700 لأ، ست 800." ده طفل شُفت بقى. أ
إمم. آه، كتير أوي. آه. جميل. آه. إمم. يا نهار أبيض! حلو. يا نهارأبيض! آه. آه. يا نهار أبيض! شوف تخيّل يا عم؟ آه. إمم. ده بقى مشروع، ما عشان كده الموضوع ده انتشر. أنا برضه لاحظت برضه في آخِر مرّة في مصر وبعدين بيني وبينك مش في مصر بس ده حتى هنا، والله العظيم بجد
اهم. بس هنا الأطفال صعبة بصراحة، يعني م أنت شُفت هنا قبل كده طفل ي يقول لك عاوز حاجة؟ <tsk> يعني بتلاقي راجل كبير مثلًا آه في المترو بتاع، أنا عاوز
آه. إمم. والله أنا هنا في بريرو في بريرو لمّا أنزل ممشى ومش عارف إيه وبتاع، ألاقي واحد عيّل صغير كده يقول لي ما إدّيني حاجة، إدّيني يورو. والله العظيم. <laughs>
إنّما طفل صعب. اهم. إمم. لا والله، آه بس الحتّة المنطقة دي أساسًا بصراحة تحس إن أنت في في أفريقيا مش في أوروبا. <chuckles>
مش عارف والله، أنا مش فاهم أنا أنا استغربت المنطقة بصراحة لسّه منقول لي بيها أول الشهر اللي فات ده، بس بصراحة أنا حاسس إن أنا م يعني في حاجة غلط.
اهم. أنت أنت ن آآ، رح رُحت قعدت فيها؟
أنا رُحت قعدت فيها، أنا أول مرّة في حياتي أعرفها، ما كنتش عارفها خالص.
لا، لا، لأ، بصراحة منطقة أنا رُحت فيها مرّة ما عجبتنيش بصراحة ما ما سيّئة لأ.
نهائي، آه، ما أنا عشان كده م شكلي مش هكمِّل فيها، أنا مستني الشهر ده يخلص وهاقول إن أنا مش دافع التأمين وأتّكل، لإنّي بصراحة أنا حاسس إن الموضوع مش لطيف خالص.
اهم. لا، لا، يا عم، أنت أبعد عنها أنت طَب ممكن آآ، طَب ممكن ده أنا أنا في مرّة رُحت فيها فبعدين لقيت واحد وقّفني أنا في الطريق بيقول لي: "هات لي سيجارة." "يا عم أنا باشربش سجاير." "أنت هتجيب سيجارة ولّا ولّا أع ولّا أعمل فيك." "يا عم والله ما باشرب." <laughs> ما باشربش أعمل إيه يعني؟
إمم. بالعكس. <laughs> آه، لأ، ما هي حتّة م لأ ما عجبتنيش خالص بصراحة، يعني أصل أنا جيتها عمياني كده، بس ما ما ما ما اتبسطتش فيها يعني، فهو إن شاء الله إيه آآ هاشوف التأمين هاخده والّا مش هاخده وأتّكل وخلاص لإن الموضوع كل الشوارع هنا آآ فظاع مش مش لطيفة خالص.
صحيح. إمم. لا، لا، لا. أ بالضبط، لا، لا، يا عم. والأطفال برضه عندك صعبين بصراحة، أنا عارفها، عارفها كوي